In parte sì, ma avevo sempre il jolly, l'asso nella manica, ovvero se non mi piace lo passo a mio marito. Facile proprio. Sì s in maniera molto tranquilla e serena, ehm, anche perché anch'io ho delle intolleranze e delle allergie alimentari, quindi devo comunque stare un pochino attenta. Però sempre il piano B è: mi porto il marito così qualc qualsiasi cosa mi venga offerta o messa nel piatto c'è stata solo una una situazione dove eravamo nei guai tutt'e 2, perché sia io che lui non possiamo mangiare l'aglio. E siamo andati in una pizzeria, sai quelle classiche pizzerie da pizza al taglio? Ehm, capiscono che siamo italiani e quindi loro eravamo, non proprio a New York, eravamo sulla costa, su ad Asbury Park, ehm, loro hanno questa venerazione per gli italiani, cioè per loro noi siamo veramente un qualcosa di superiore. Ehm, allora gentilissimi iniziano a farci domande sulla nostra provenienza e ci offrono ehm, ci offrono il pasto. Solo che la prima cosa che portano era un vassoio hai presente l'idea di un profiterol? Bello alto, grande. Okay, solo fatto di, ehm, palline di pasta della pizza esattamente intrise di aglio. E lì è il panico, perché non vuoi rifiutare, perché comunque ti sembra di essere sgarbato, ma al contempo esatto. E quindi però non ti dirò mai come siamo usciti da questa da questo impasse, ma l'abbiamo vissuto, te lo posso assicurare. No, no, siamo ancora qui tutt'e 2 a raccontarlo.
Eh. No vabbè. <chuckles> <chuckles> Ah okay. Lui invece? <chuckles> Una una buona strategia. Mh. Oh no. <gasps> Sì. Sì, sì. Oh mamma. Il top. Mh. Oddio sì, sì, sì, sì, sì, ho presente. Oddi ops. Òi, òi, òi, òi. E E poi è stato anche a of offerto Ahi. <chuckles> Spero niente di grave dai, spero niente di grave. Eh infatti, me meno male che sei stata qui appunto per raccontarmi queste cose molto interessanti e anche un'esperienza incredibile, grazie mille.

Giusto. Ma, uhm, quindi, parlando sempre di questa città, ehm, visto che l'hai esplorata da pun da più punti di vista, cosa ne diresti come hai b detto tu d dalla parte culinaria?
Mh-mh. Sì. La parte culinaria, allora, nei primi anni tendevo a cercare solo di andare a mangiare italiano, ehm, perché mi sentivo un po' più confident, un po' più tranquilla. Sì. Poi ho imparato anche ad accettare, o comunque a sperimentare, altre tipologie di piatti. Poi New York è una città un po' particolare perché trovi veramente di tutto, trovi da thailandese all'italiano, a qualsiasi genere di cucina, insomma, quello che vuoi trovare lo trovi. Allora poi mi sono affezionata a questi negozi, chiamiamoli così, ehm, dove ti puoi fermare a mangiare, ci sono queste mega vasche di diverse pietanze che possono essere dalla verdura, alla carne, ai primi, tu prendi il tuo piatto e, ehm, il discorso è che tu hai un prezzo fisso per quel piatto, ci puoi mettere dentro quello che vuoi, l'importante è che non caschi niente, fondamentalmente. Quindi con $13 tiu tu ti fai un pranzo veramente incredibile, mangiando questo mondo e quell'altro, e scegli tu cosa mangiare. Quindi puoi mangiare da del riso in bianco super-tranquillo magari, alla carne un pochino più elaborata tipica degli americani e decidi che cosa provare in quel giorno. Magari fai un po' e un po' così riesci un po' a bilanciare quelle che sono le tue tradizioni e le loro.
Meh, <chuckles> la tendenza è quella infatti. Giusto, anche più sicura. Mi sembra giusto. Esatto, di tutti i tipi di esatto, tutti, sì. Ah. Oh, wow. Ah okay, mh-mh. E infatti. Wow una un piatto interessante. Eh. Sì, sì. Beh siccome hanno u una varietà così grande, immagino che sia anche difficile cucinare bene ogni parte di questu queste scelte insomma.